Eh sì. Vabbè pro p ehm, vabbè questo non lo non non lo sappiamo ancora se è qualcosa di, mhmm, di fisico, perché se tu non fai le domande, ehm, difficilmente hai poi delle rispo
Beh, devo dirti che questo è accaduto, uhm, con una cliente. Nel senso lui ha, uhm, d noi, mhmm, viviamo nella casa che sua, ma che fa parte della gigantesca proprietà della famiglia dove ci sta, ehm, tutti gli appartamenti, un residence, e io semplicemente ero nella terrazza di casa mia a bere un caffè, capirai, qui fa caldo la mattina. E, ehm, stavo sai, uhm, contemplando il vuoto, perché la mattina non-non servo. Ehm, quando ho visto questo movimento strano, cioè lui entrare nell'appartamento di una cliente che era arrivata il giorno prima, quindi senza ragione, la mamma di questa ragazza uscire dall'appartamento, mettersi nel gazebo, ehm, ed è rimasto lì tipo per 3 quarti d'ora, a porta chiusa, a fare cosa? Mica lui è il tecnico che ripara le cose rotte.
Ah-ah. Sì, okay. Sì. <chuckles> Ah, sì? Mh. Sì. Mh. Mh, sì.
Capito?
Ho capito, ho capito, ho capito il eh ehm, la co quindi tu hai dato per scontato insomma, che ci fosse un, uhm, un -un tradimento insomma, ti ti lo non hai neanche chiesto?
Sì, gliel'ho chiesto, te l'ho detto.
Ah, poi ah sì, sì. Ah sì, che me l'hai detto è vero, è vero, è vero. Okay.
Ehm, e e lui è rimasto cioè in silenzio, cioè solo mentre glielo dicevo mi ha guardato con sti occhioni pieni di lacrime e poi ha abbassato lo sguardo. Quindi, cioè eh-eh, se non fosse così mi avrebbe dovuto dire: "No, non è vero, n"
Ah, okay. Uhm. Sì, sì, è vero. Mh <chuckles> Vabbè e allora diciamo per toglierti il perché mi pare che comunque non non vi siete lasciati o ho capito ma
No, però noi viviamo insieme, abbiamo una serie di cose insieme che non è facile, eh. Ehm, poi io non ho mai affrontato un tradimento in vita mia, quindi per me è una novità e non so se hai capito che io non sono una persona che affronta le cose immediate, devo prima digerirle.
Mh. Okay, sciogliere insom No. Ah, beh. Sì, beh